Э, слушай, такое дело здесь у меня, м. Я очень ну, мне очень тяжко удерживать внимание, э, когда я читаю какую-то литературу, вот связанную с моей учебой. То есть это может быть, э, и именно вот, ну, книга, да, то есть учебник какой-то или отрывок из учебника, э, где, ну, естественно, учебная информация представлена, и, э, статьи всякие разные, да, которые тоже иногда приходится читать. То есть в целом, любая профессиональная информация, которая так или иначе связана с моей учебой. Э, наверное, скажем так, добавляет сложностей к этому- это то, что это всё на английском. Вот. Э. И, как бы, несмотря на то, что я его знаю, всё равно восприятие информации на другом языке, мне кажется, работает немного иначе и сложнее, как правило. Вот, поэтому я понимаю, что это сложность такая, да, скажем, т такой порожек, да, который может мешать, но мне всё равно же надо учиться, да, и я бы хотела вот у тебя спросить, э, может быть, есть какие-то способы, как мне научиться именно фокусироваться на том, что я читаю, потому что проблем с пониманием контекста у меня нет. У меня проблема с фокусировкой внимания. И вот то, что я вот почему-то именно на таком формате литературы не могу фокусироваться. Причем, кстати, я щас вспомнила, это не только связано с английскими, это связано еще и с русскими статьями, когда я читаю. То есть вот тоже такое есть, значит, язык всё-таки не проблема. Поэтому вот хотела бы у тебя спросить, может быть, какие-то советы, вот как мне можно вот эту проблему решить.
Так. Ага. Спасибо тебе огромное за то, что ты поделилась такой своей личной проблемой, потому что на самом деле это очень важная проблема, тем более в контексте такого твоего профессионального роста. А, вот. Мне очень жаль, что, м, она присутствует, но из любой проблемы всегда очень важно найти правильное решение, поэтому я надеюсь, что вместе нам удастся вообще, э, найти такие маленькие шаги, возможно, которые приведут к в этому хорошему результату, как избавление от этой проблемы. А, но для того чтобы более четко понять, мне бы, конечно, хотелось спросить у тебя несколько таких, а, вопросов. А, скажи, пожалуйста, ты когда обычно теряешь вот эту фокусировку на том, что ты читаешь, это происходит вечером, э, днем, в течение дня, возможно, у тебя есть какое-то время, когда ты конкретно готовишься к учебе?
Ну да, да. Да. Да, да. М, вот, кстати, да! Это такой момент. Я учусь обычно, э, в 1 половине дня, то есть, э, ну, около 1, я б сказала, то есть я начинаю где-то в 12, да, и учусь часов до 4, вот так вот. Не каждый день, опять же, да, только 4 дня в неделю так, о, я учусь. Вот. Это получается, ну, считай, сколько, 16 часов в неделю, да, э, плюс плюс-минус, да, по-разному. Но суть в том, что это вот днем, когда я, в принципе, довольно бодрая, э, если не считать вот этого вот, э, как его? Дневного дневной сонливости, знаешь, иногда бывает после обеда, когда у многих Но в целом я довольно бодро себя ощущаю, потому что у меня, знаешь, так кофеек рядом обычно стоит, я учусь спокойно, читаю что-то, смотрю. Вот, и, м, здесь именно вот, э, потеря вот этого внимания, кстати говоря, я заметила, она, э, часто происходит, но вот недавно, я вспомнила, пока тебе рассказывала, у меня прям вообще всё гладко прошло. То есть я прям села за модуль за учебный, я прям посмотрела лекцию, прочитала материалы, э, сделала лабораторную, и прям уложилась четко по времени, и вот вообще не было потери фокуса. И я вот, честно говоря, даже не помню, что я такого тогда сделала, и делала ли вообще. Может быть, дело вообще просто в настроении было. Поэтому вот я предполагаю, что, может быть, мне как раз таки необходимо прям, знаешь, выработать какие-то привычки, чтобы вот, э, научиться садиться и прям фокусироваться на этом чтении, потому что обычно я, э, слетаю, скажем так, как раз на чтении, то есть на лекциях, на видеолекциях у меня всё нормально. Есть фокус. Когда лабораторную делаю, есть фокус. Когда читаю, его нет. Он улетает куда-то. То есть вот вот этот момент очень проблемный, и он, видишь, такой скачущий постоянно. Поэтому я думаю, м может быть, тут нужно какую-то систему прям придумать, чтобы у меня вот с вот была привычка прям, знаешь, такая, чтобы я такая села- всё, сразу сфокусировалась.
Так. Ага. Да. Так. <chuckles> Да, конечно, то есть тут определенно нужно именно, а, позаботиться о том, чтобы это стало такой твоей привычкой. Возможно, даже в какой-то, а, момент немножко заставить себя полюбить то, что ты делаешь, потому что это важно в контексте твоей профессиональной деятельности. Вот. Ну, и конечно эту проблему нужно решать. Знаешь, мне еще хотелось бы уточнить, как именно ты понимаешь, что фокус куда-то ушел? Вот что происходит в тот момент? Ты сказала, что ты хорошо понимаешь контекст того, что ты читаешь. Но вот что происходит, что ты поняла, что всё: ты тут, а фокус там?
Да, да. Точно. Ага. А а разное происходит, но я вот щас вспоминаю, у меня обычно это отвлечения какие-то внешние, например, телефон, и бывает так, что я, о, мыслями отвлекаюсь. То есть как я понимаю, я вот прям сейчас вспоминаю, что я могу, знаешь, читать, читать, и я вот так, знаешь, промаргиваюсь и такая: "Так, а что я прочитала щас?" И возвращаюсь обратно. И так вот может быть несколько раз. При этом я понимаю, что я в этот момент, скорее всего, о чём-то другом просто думала. То есть вот я вот это 100 % потеря фокуса, потому что, я говорю, когда я прям сфокусирована, я четко понимаю, о чём я читаю, что я читаю, что вообще там написано, да, вот, и по итогу вот у меня вот эти 2 варианта, то есть либо отключение внешнее, там телефон какой-нибудь, да, там уведомление на телефоне, либо вот вот мысли банально, просто мысли. Я вот могу сидеть- и вот внезапно, читаю, читаю о чём-то там, у меня мысли улетели куда-то, не знаю, там: надо приготовить обед. Всё, у меня фокус потерян. Вот что-то такое обычно происходит.
Так. Ага. Да. Мгм, да. На самом деле, уведомления от телефона, это всё такое, а, внешнее, что всегда как-то нека негативно влияет в том моменте, когда тебе нужно именно на чём-то сконцентрироваться. А ты не пробовала вообще как-то убирать, а, ставить там телефон в режим полета, чтобы тебя никакими уведомлениями не беспокоили? Ну или всё-таки ставить на режим "не беспокоить", но при этом оставлять, а, возможность, так как можно в настройках поставить, что если это что-то очень важное, там, например, родители или кто-то из очень близких людей должны тебе позвонить, чтобы их номера до тебя дозванивались.
Есть такое, да. Ага. А, ну вообще я пробовала периодически так делать, а, но у меня, знаешь, наверно, срабатывает именно какая-то ломка, что ли. То есть мне хочется проверить телефон на наличие сообщений. Вот это чувство срабатывает. То есть у меня, возможно, это связано еще с тем, что у меня работа тоже в том числе есть в телефоне, поэтому мне периодически хочется проверить именно рабочие там сообщения: там, пришло ли что-то, кто-то где-то написал или вот такого плана. То есть именно дружески, там, от друзей- мне без разницы, но именно как бы вот когда рабочее какое-то ш ну есть, да, причем <chuckles> самое забавное, что когда вот я учусь, в основном в свои выходные, естественно, да, от работы, и получается так, что обычно меня вот в девяносто, там, пяти, там, 99 % случаев никто не беспокоит в мои выходные, ни даже сообщениями, ни никак. Но при этом у меня всё равно сидит вот эта вот загвоздочка в голове: надо проверить, а вдруг, а вдруг кто-то написал. То есть вот такая, как, ну, тревожность, что ли, не знаю.
Так. Ага. Так. Ага. Да, на самом деле, это действительно можно отнести к, э, тревожности. И вот еще интересно уточнить, когда ты, а, знаешь, что тебе нужно вот сейчас, там, прочитать, а, параграф или еще что-то. Пробовала ли ты как будто бы подготавливать свой мозг, именно проговаривая? То есть вот садишься и говоришь: "Так, мне сейчас нужно прочитать, например, там, 3 абзаца, из этих 3 абзацев выучить 3 термина, и пока я вот это не сделаю, я не могу, там, взять телефон в руки посмотреть". То есть как будто бы с одной стороны ставить себе условия, но с другой стороны договариваться с самой собой.
Ага. Ну да. А. Вообще нет, кстати, неплохая идея. Я так не пробовала. Я единственное, что пробовала, я себе постоянно говорю, что я, как бы, ну, вот когда в учебные у меня дни есть, да, и я в эти учебные дни обязана зап за ну, сделать, в общем, закончить 1 модуль учебный. То есть, можно больше, но не меньше 1 модуля. То есть, я 100 % должна его закончить. Не, э, хоч как хочешь, но должна закончить. Вот. И вот так, такие установки у меня есть. Но вот насчет именно чтения, я такого еще не ставила. То есть, ограничения какие-то, потому что, действительно, как ты знаешь, хочется уже быстрее быстрее пролистать, но при этом ты, э, ничё не запоминаешь. А хочется, конечно, чтобы откладывалось в голове вот это всё. Поэтому, наверное, это будет хорошая идея. Вот единственное, что тогда делать вот с этими мыслями, которые могут возникать внезапно вообще, которые, ну, как-то хуже контролируются так, не так, как телефон, например.
Да. Я думаю, что когда ты начнешь постепенно вырабатывать вот эту привычку, а, например, там, тот же телефон оставлять, а, в другой, а, комнате, например, или же вот касаемо мыслей, наоборот, настраивать себя на другую работу через диалог с самой собой, да. То есть никто не запрещает тебе подумать, например, в какие-то паузы о чём-то своём. То есть, ну, элементарно себе сказать: "Вот сейчас никто не говорит, никогда не нужно читать быстро и всё". То есть это не равно, а, продуктивности и качеству. Можно, например, сказать себе: "Сейчас я читаю вот этот абзац, учу, там, а, 2-3 термина, то, что тебе нужно, а потом у меня есть 5 минут на передышку". И это будет такая, знаешь, свобода мысли, м, где я могу подумать о чём угодно. Вот. Потом ты вновь приходишь к чтению, то есть считать всё сразу и не думать вообще ни о чём- это невозможно. У тебя так или иначе будет усталость, будут какие-то другие мысли, тебе захочется это всё оставить и пойти, там, заниматься совершенно другими делами. Если начать, э, через диалог с самой собой, и вот именно через такие короткие какие-то паузы, вот, возможно даже подчёркивая какие-то ключевые слова или же делать какие-то пометки, чтобы у тебя выстраивался план от того, что ты уже прочитала, чтобы потом не фокусировать внимание на всём, а перейти к такому, м, более, скажем так, а, маленькому фокусу на основных ключевых моментах. Это может стать, мне кажется, хорошим решением. Как ты думаешь?
Ага. Окей. Да. Мгм. Да, да. Ну да, да. Понятно. Да, да, я думаю, что это очень неплохое неплохая идея вообще. И я думаю, что она мне о подойдет действительно, нужно попробовать, И я знаешь, о чем еще задумалась, это просто так странно, да, вот, что какие-то вот книги, например, да, я часто онлайн книги читаю, и вот с книгами таких проблем вообще нет. То есть я спокойно фокусируюсь, там, могу, там, взахлеб прочитывать, там, всю целую книгу за вечер. И то есть именно с какой-то художественной литературой этого нет. Я вот подумала, а может быть еще суть в том, что просто, ну, действительно как-то когнитивно сложно воспринимать эх у такую вот литературу научную, да? Потому что плюс еще на другом языке, конечно, да, э, но, м, не знаю, вот, и может ли это в том числе влиять на то, что я вот в процессе могу терять фокус, да, там, как-то уставать раньше времени. И вот, э, все-таки А есть ли, может быть, какие-то вот варианты, как можно не то, чтобы расслабит ну да, наверное, расслабиться в процессе учебы, потому что хочется все-таки нормально воспринимать информацию, а не так, вот знаешь, как заставлять себя.
Так. Так. Конечно, безусловно это может быть, поскольку учеба это то, что тебе необходимо сделать, а все-таки литературу художественную и так далее, а, ты выбираешь сама и в любой момент можешь перестать это делать. Это никак не будет, а, скажем так, влиять на твою какую-то карьеру. Вот. Поэтому возможно тебе стоит прочитать еще определённую информацию, то есть на определённую тему, из разных источников, и возможно какой-то стиль автора поможет тебе лучше именно вот в рабочей какой-то литературе.
Ну да. Мгм. Ага. Кстати, да, слушай, отличная идея. Вообще об этом не задумывалась никогда, действительно. Ну, я обязательно попробую. Слушай, спасибо тебе за советы, очень-очень грамотно, и мне очень понравилось.
И я надеюсь, что у тебя всё получится и ты воспользуешься моими советами. Спасибо за то, что обратилась.